Magandang umaga po kamusta ka?
Hello, magandang umaga din eto okay lang, ikaw ba kamusta?
Hala, nag-agahan ka na?
Ay, oo kasi kakauwi ko lang galing work.
Ah, talaga. Ako nga dapat mag-aagahan na, nagsalang na ako ng sinaing ako nagsasalang ako ng sinaing lumabas muna ako ng bahay nagwalis-walis muna ako dun, ay galing kang work.
Oo. O. Okay.
Ah, panggabi panggabi ka pala so ganito habang nagsalang ako ng sinaing lumabas muna ako nag-walis-walis muna ako do'n alam mo na para pampapawis nag-e-exercise ka naman sa ganyan gantong oras bago ano bago ka mag-ano?
Okay. Oo. Oh. Nitong oras.
Nag-aano ka nag-eehersisyo ka o hindi? Yun nanga.
Ah, hindi in. Hindi talaga eh oo.
Yun na yung ano ko yun na yung pampapawis ko eh, ayoko ng maglakad-lakad ng malayo, ganun lang gawa gawa sa bahay linis din ayun magsaing, lalo na yung hagdan namin yung paborito kay pagpapawis ko talaga yun, magpunas ng hagdan ayun nga, nag walis ako sa labas, ayon pinagpawisan naman ako kaya lang tong kapitbahay ko sabi ba naman eh, meron daw basura namin kasi tapat ko eh meron daw basura namin na nakalat napunta dun sa kanila, hindi naman amin yun, ayokong masira yung umaga ko kaya pumasok ulit ako dun tinignan ko yung sinaing nagsapaw ako dun na, inibabaw ako dun sa sinaing yung ano talong.
Oo. Okay. Okay. Okay. O. Eh. Oh. Okey. Tama naman. Oh, ano pang nangyari?
Bago ko siya 'yong talong inaano namin yan tawag do'n yon iniihaw yong pagkaitim-itim na siya ako naman ang gusto ko do'n muna siya isasapaw ko muna siya sa sinaing para lumambot bago ko siya isalang do'n sa apoy, gano'n siya.
Oo. Oo. Okay, ah okay.
Hmm.

Oo, kasi hindi niyan siguro may problema sila sa bahay nila nila dinadala nila sa trabaho, dinadala nila sa labas, 'don nila ibinubunton yung unti na mali mo lang, unting ano lang, unting problema lang, nag-iinit kaagad ang ulo nila. Ayon, tulad nga nung kapitbahay ko, sabi ko, "Siguro hindi masarap ang ulam no'n?" Eh, ako masarap sa akin masarap na kasi 'yon, yung talong, tapos itototorta, masarap na sa akin. Kaya nga, para maiwasan ko na lang 'yong pagtatalo sabi ko, "Ay, sige, magsasapaw na lang ako ng talong." parang do'n ko ibubuhos muna yung frustration ko. Siyempre, ayoko rin namang maging kaaway siya, kasi matanda na, ayoko rin mawala 'yong respeto sa kanya. Tsaka, katapat lang namin ng bahay. Pagka iyon, eh, kinalab ang kalaban ko siyempre, ang mga anak.
Oo. Ay, totoo. Oh? Hay! <chuckles> O Okey. Oh. <chuckles> Oh? Ah, okey. Ground beef yon? Hmm. Okey. Okey.
Eh, laging tama ang magulang para sa mga mapagmahal na anak di ba? <chuckles> Oh.
Totoo po, totoo naman.
Oh, pero ano, baka bigyan ko siya ng ulam, 'pag may masarap akong ulam baka mabigyan ko siya. Hindi 'yon talong, kasi baka mamaya hindi yun pupuwede sa kanya.
Ay, hmm. Oo, 'wag naman yung panis, ah. <chuckles>
Baka 'pag nagluto ako ng may sabaw ayun, bigyan ko siya, kasi baka nanghihi naghahanap lang ng lambing yun si Nanay. Oo, matanda na ka Tignan mo nama'y matatanda, mahihilig yang maglinis-linis, tas naninigurad hindi sila magbintang 'di ba? Pagbibigyan ko siya. O kaya siguro hindi, pa ano naiintindihan ko rin naman. Siguro parang part ka na ng bahay nila, pati ikaw, eh, nasesermonan, parang tingin nila, eh, anak ka na rin nila. Ma kailangan natin ng mahaba-hab pasensya sa mga gano'n. Ikaw, di ba, di, may mga nakaka may nakaka-encounter ka rin ng mga ganyan na mga pagtatalo? Paano mo naman naipapakita na nirerespeto mo pa rin sila kahit hindi kayo magkasundo? Halimbawa ng mga kasamahan mo sa trabaho? Halimbawa, nakakatanda tapos, ganun nga ang ugali?
Oh. Ay, totoo. <chuckles> Ay, totoo. Ah, totoo yan, totoo yan. Oh. Oo. Ay, totoo. Pasensya? Totoo naman. Ha? Oo.